Вот ты знаешь, а, хочу поделиться с тобой, а. Немножко у меня вот так вот накопилось, наболело, и вот хочу излить, и, может быть, какой-то, вот, ну, у тя совет созреет из этого. Вот я заметила у себя последние последние, может быть, 2 или 3 года, немножечко такой, наверно, это кризис среднего возраста. И я у меня есть сожаление из-за упущенных возможностей, а, в в сфере учебы. То есть, а, после окончания школы, у меня, м, когда стоял выбор перед выбором университета, я хотела учиться на международную дипломатию, но, а, м, проходной балл в этот университет был очень высоким, и, м, такой риск был, что я могу и не попасть на бюджет, что это будет контракт, а мои родители навряд ли смогли бы это потянуть. И, м, мы с мамой обдумали, и я выбрала университет, э, м, это уже был филологический, он тоже был связан с языками, но, э, б больше это филология. Это не была дипломатия, и я поступила на него. То есть моя мое образование такое, а моя сфера работы связана с языками, всегда была с ним связана. Но когда я м, в моем окружении есть люди, которые работают именно в дипломатии, м, в международной карьере, у меня вот такое <sighs> такое ощущение, что я упустила эту возможность, что надо было, может быть, в то время, ну, так, э, резко, ну, зубами вонзиться в учебу и сдать этот экзамен. И вот уже много лет прошло, у меня иногда такое чувство сожаления. И вот это у меня накопилось, да, вот ч вот что думаешь? Что можно с этим чувством сделать?
Э, да, знаешь, во-первых, я ск хочу тебе сказать, что я тебя очень понимаю, твое чувство оправдано, и они непростые. И хочу сказать, что, знаешь, это нормально вообще думать о прошлом, его анализировать и предполагать, что, может быть, да, ты могла выбрать другой путь, другую дорогу. Это совершенно нормально. И я хотела, знаешь, сразу задать тебе такой вопрос. Вот скажи, глядя в прошлое, а, скажи, вот ты бы хотела поменять его, на самом деле? То есть, вспоминая, а, вот всё, что произошло, всех людей, которых ты встретила, вот, на самом деле, ты бы поменяла бы его, или оставила бы так, как есть?
Мгм. На самом деле это такой доку достаточно очень глубокий вопрос, потому что бы, возможно, моя судьба не возможно, а скорее всего, моя судьба бы повернулась, э, другим другим ходом. Был бы другой сценарий. А, я не знаю, если бы встретила всех людей, встретила бы своего мужа, потому что это всё равно было связано с языками. То есть так моя так моя судьба заточилась уже в она была связана с языками. И вот и я иногда вот с н спрашиваю, а как бы моя жизнь сложилась бы? А встретила бы я своего супруга? А родились бы у меня такие дети? То есть это такой, м, глубокий вопрос. Он он он- цель жизни. Я б я обсуждаю это иногда со своим мужем. То есть, э
Да. Да, здорово. Здорово.
Да, а, он то есть он он ценит, э, образование. Мы обсуждаем сейчас об образовании уже наших детей. И вот недавно, да, у меня был, э, э, видимо, вот такой вот кризис. Не знаю, прям у меня это всё вылилось. И что у меня вот что я чувствую, что я не сделала в то время правильный выбор образования. И у меня прям это прям вот такое было. Я не хочу, чтобы уже у мо у моих детей стоял такой выбор, э, лучшее или менее лучшее. То есть у меня было так.
Супер. Да, понимаю. Да.
Я выбирала уже по по возможностям. И вот вот именно на своём примере я хочу, чтобы у моих детей была возможность выбирать учебные заведения именно по по своему зову. Вот как Что они хотят дальше делать в своей профессии?
Да, я тебя поняла. Э, знаешь, э, на самом деле я думаю, что вот в тот момент, да, это, конечно, было непросто и такой это был тяжелый выбор, да, но тогда ты не хотела, да, скажем так, сдавать этот экзамен, да, или там не видела в себе сил, чтобы сдать его. Но на самом деле твоя жизнь, да, она пошла вот каким-то определённым путем именно в этот момент. И знаешь, иногда говорят, что там Бог лучше видит, да, что нам нужно. И я думаю, что на самом деле всё сложилось даже самым прекрасным образом. А если бы, да, ты попала вот в этот дорогой университет, а, возможно, всё бы было по-другому и, возможно, было бы хуже, да, но, возможно, и лучше, мы не знаем. Но вот путь он у тебя сейчас такой, какой он есть. Результат есть тот, который есть сейчас. И знаешь, вот если тебя интересовало именно вот это направление, да, то говорят, что никогда не поздно начать. И сейчас есть даже возможность, например, обучаться онлайн. И, возможно, ты как-то могла бы, а, поменять направление своей де деятельности, да, и связать его как-то с дипломатией. Тем более у тебя уже есть, да, классное образование, связанное с языками. Твоя жизнь тоже связана с языками. Вот. Поэтому, знаешь, если это действительно твоё истинное желание, да, и оно было тогда и остаётся сейчас, то ты даже сейчас можешь попробовать, а, как-то этим заняться. Может быть, да, ты не потратишь даже на это столько лет, сколько ты бы потратила раньше. Вот как раз благодаря тому, что есть онлайн-образование. Вот. Что ты об этом думаешь?
Да. Мгм. Мгм. Мгм. Вот вообще вот, я вот, я тя слушаю, и вот, я вот осознаю, что в мою жизнь, эм, всё, что связано с дипломатией, потому что это было связано с вос странами востока, востоковедения. Оно, эм, так интересно, видимо по какой-то иронии судьбы, оно вошло опосредованно в мою жизнь, потому что в семье моего мужа, а, работали в этой сфере. И получается, что, вот, у него, в его детстве было это такое окружение, но не у меня. И получается, м, <chuckles> ме я уже ч что-то чему-то учусь. Конечно, это это неформальное образование. Больше из разговоров, из, э Например, я нач я начала немного изучать санскрит. Конечно, на таком зачаточном уровне. Но вот мне это интересно. И вот я Конечно же, щас уже в моём возрасте учиться у меня такой возможности нету, но я больше это накладываю, э, как возможно будущее образование уже моих детей, потому что их их это, их интересует это уже.
Здорово. Интересно. Супер. Здорово. Знаешь, на самом уделе, да- это замечательно, что вообще дети твои видят твои интересы, твои стремления, да, и перенимают это от тебя. И, знаешь, вот всё, что было, да- это твой путь, и не надо его обесценивать и считать это какими-то упущенными возможностями, потому что ты всё равно следовала своему сердцу. И вот как твоя дорога, да, вот она привела тебя к тому, что есть сейчас. И это всё прекрасно, это всё очень ценно. И, видишь, возможно, как раз таки это было сделано, да, для того, чтобы твои дети, например, занялись вот этой сферой. То есть всё тос так складывается, как маленькие частички пазла, видишь, и деятельность твоего мужа там и его родителей. Вот тоже так всё интересно и магически совпало. Это очень здорово. А, поэтому, знаешь, я слышу, да, в тебе тоже не только сожаление, да, из-за каких-то упущенных возможностей, но и вот эту радость от твоего пути и от того, что происходит сейчас. И это очень на самом деле здорово.
Мгм. Мгм. На самом деле- да, я для меня это возможно. Вот в этот разговор- это я, м, саморефлексирую, я думаю о своем прошлом, о своих решениях, о поступках. Э, какие-то поступки не совсем были, может быть, правильные на тот момент. Но вот сейчас, да, вот я, вот вот как сейчас, какая ситуация сейчас. Это, видимо, мой опыт такой, который нужно было пройти. Э, ну вот иногда, и и думаю, это какое-то влияние тоже социума. Когда, м, <smacks lips> средний возраст и начинаешь сравнивать, э, свои достижения, достижения твоего окружения, твоих друзей. И вот, м может быть, я невольно, а, сравниваю себя с остальными, т кто как какой дорогой пошел. Может быть, это тоже на меня воздействует.
Может быть, да. Да, конечно. Может быть, да. Но ты никогда тоже не забывай, что иногда люди, да, если это, там, не наши какие-то близкие друзья, которые рассказывают нам всё, как есть, ну и даже у них там могут быть какие-то тайны. А, ну, люди в соцсетях они часто приукрашивают свою жизнь. То есть, возможно, их путь может казаться каким-то более интересным, более красивым, более правильным, но на деле это, может быть, совсем не так. Да, поэтому, э, знаешь, а эти люди, может быть, глядя на твой путь, да, они думают, что это ты сделала правильный выбор, у тебя гораздо интереснее дорога, и судьба, и так далее. А, то есть надо, да, посмотреть на свой путь, оценить его и, м, скажем так, ценить его гораздо больше. То есть признать все свои достижения, а, все свои, м Ыр да, да. При признать всё, что было и, да, з з признать, что это всё на самом деле ценно, и что это большая твоя работа и большая твоя заслуга. Вот. И ты- молодец!
М-да. Ошибки где-то тоже. Мгм. Ну что ж, вот я с тобой говорю, мне, м, немножечко, ну, как сказать, полегчало. Я задумываюсь больше о своем пути, а, о будущем, а, о прошлом. То есть, ну, я это всё связываю.
Я рада.
И, ну, видимо, мне нужно больше, м, практиковать вот это вот чувство благодарности. Всё, что было, что у меня есть, а к чему я стремлюсь, чтоб вот в таком вот, э, в ключе благодарности, чтобы не сожалеть.
Да, конечно. Да, определенно. Да, и знаешь, и на самом деле, конечно, это может быть, кризис, там, какого-то возраста, да, а, но всегда надо помнить, что перед нами еще большая жизнь и мы еще можем очень много успеть, м, многого достичь, да, и не оставлять наши мечты, планы. То есть если у тебя, а, есть, там, какие-то сожаления из-за упущенных возможностей, подумай, как ты можешь их реализовать сейчас в какой-то форме. Может быть, да, конечно, не пойти в университет и получать образование, да, но, может быть, поменять свою деятельность, там, в этом направлении. И для этого не обязательны, да, будет опять учиться много лет, ну вот, потому что всё равно современный мир- он другой, и в нём можно это всё легко реализовать. Ну вот, так что я желаю тебе испытывать только положительные эмоции на эту тему и любить свой путь.
Мгм. Спасибо те большое за твое время. Мне действительно стало легче, там, по послушать, поделиться своими своим мнением, своими переживаниями. И, эм, спасибо те большое за за твое терпение и за добрые советы. Пока.
Да, а, рада, что мы с тобой обсудили вообще все эти вопросы, и да, надеюсь, что у тебя впереди только успехи и радость.